Oye, quiero compartirte que en los últimos días he estado tratando de encontrar una rutina que me funcione de de una buena manera. He tratado también como de dejar un poco, eh, la parte de concentrarme meramente en el trabajo y, pues, estar, digamos, dedicando también tiempo a a a lo que me gusta hacer más allá del trabajo, a a los descansos, pero siento que se me ha salido un poco de control, porque, em, ahora ya en esos momentos de repente de de pausa o que si hago algún estiramiento, que si de repente, este, reviso alguna notificación en el celular, como que en esos pequeños espacios de descanso ya me termino distrayendo. Entonces, <chuckles> ahora tengo, eh, pues digamos que el tema de que antes no me daba pausas y ahora me doy pausas que terminan siendo muy prolongadas, y pues también como que la la energía se me va porque de que el hecho de que sea tan prolongada la pausa, que a veces me lleva 20 minutos, 1/2 hora de pausa, hace que ya no quiera regresar a trabajar, ¿no? Como que diga: "Ay, no, qué flojera", este, volver otra vez a a trabajar y, pues, la la energía mental se me va por completo. Entonces, bueno, yo quisiera saber si tú tienes algunas sugerencias que me puedan ayudar para manejar mejor mis pausas y también mi mi energía mental.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Pues fíjate que me parece muy interesante que pienses en esto porque normalmente sucede en automático, ¿no? O sea, normalmente llevamos nuestra vida pues llenos de estimulaciones externas y y y como ahorita tú lo dices, es que las pausas luego están llenas a la mejor de cosas que me que me tienen con la atención dividida y me cuesta regresar a una atención unipuntual en lo que estaba haciendo. Pero qué interesante y qué importante que lo mencionas, y que y que te estás dando cuenta. Platícame un poquito más. Por ejemplo, ¿cómo es tu tu horario de trabajo? Eh, ¿qué es lo que haces?¿A qué hora, más o menos, te adm te te comienzas? Luego, ¿a qué hora te da como la sensación de que ya debes de parar, tomar pausa, y a qué hora termina? ¿A qué hora te duermes?, por ejemplo.
Era Pues, mm, afortunadamente tengo, eh, pues, u un un trabajo de contratista independiente. Yo me dedico a la parte de de la edición de videos, entonces, pues puedo gestionar yo mi mis horarios en cuanto al trabajo, no tengo un un horario fijo y usualmente, mm, pues trato de de iniciar más o menos a las 9 de la mañana, a las 10 por muy tarde, pero digamos que tengo pausas obligadas. Entonces, si inicio a las 10, más o menos a las 11:30 salgo con con mis perros a darles de comer, luego regreso más o menos en 1 hora, y de ahí, pues sigo trabajando hasta aproximadamente 4 o 5 de de la tarde, y a veces también inicio, pues, desde las 8 de la mañana si puedo. Entonces, como que va va variando ahí un poco el el tema de de los horarios, pero de forma general son esos. Y respecto a al descanso, bueno, eh, procuro, digamos, dedicar el el resto de del tiempo a la parte, pues, de del autocuidado, ¿no? Eh, pues a a el ejercicio que que ahorita también me está costando, eh, también a, pues a a tomar un baño, a la parte de de barrer en mi mi espacio, eh, como que toda esa parte de de la limpieza también. Y termino durmiendo, pues realmente no no tan digamos, me voy a la cama no tan tarde, más o menos a las 10, 10:30 pero ahí como que otra vez, siento que no hice, eh, o no investigué, o o no siento que mi día no está completo. Entonces, eh, tomo el celular, me empiezo a distraer y termino durmiendo tarde, y pues bueno, siento que también no descanso, eh, de de la forma adecuada.
Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. O sea, por lo que me dices, entonces, ¿sí te estás dando cuenta que a la mejor, em, estás consumiendo demasiado tiempo en en estar viendo, no sé, eh, aplicaciones o videojuegos? ¿O o simplemente redes sociales? ¿O qué es qué es en lo que te distraes más, que se te va el tiempo tan rápido, digamos?
Yo siento que sí es esa parte de las redes sociales, pero también me pasa mucho con, em, las aplicaciones para comprar cosas, como que me distraigo mucho viendo eh, si si quiero comprarme algo, o si esto ya bajó de precio, o pues como que me creo necesidades yo mismo <chuckles> de de cosas que que digo, ay es que estaría bien tener esto, ¿no? Ay es que necesito esto, pero al final, pues, eh, digamos, solo lo lo terminó agregando al carrito y y bueno, también termino deslizando, deslizando, eh, viendo los mismos artículos una y otra vez, como que esperando que ya hubieran bajado de precio. No sé, realmente creo que pierdo mucho el tiempo en en realidad sin hacer como que alguna cosa específica, y siento que se me ha vuelto más algo como de de mera inercia, que que algo que realmente tenga propósito.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, o sea, te están funcionando estas, eh eh, pues, eh, mer la mercadotecnia de estos de estos sitios que vi que tú estás visitando, están cumpliendo su función de atraparte, ¿no? Porque no es que tú a veces, eh, tú eliges, ¿no? Quiero o no quiero, pero, e pero tienen, pues, tan perfectamente diseñado todo para que tu atención se sienta que debe de estar ahí, que sienta que en cualquier momento puede bajar el precio, por ejemplo, como lo mencionas, y es interesante que lo logran, ¿no? Logran tenerte ahí, ahí. Ahora, platícame más acerca de tu atención. ¿Cuándo te cuesta más trabajo poner atención en lo que haces? Por ejemplo, en eh, hablando de los horarios del día, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿cuándo es para ti? Má más bien, háblame de cuándo te puedes poner más atención, eh, tal vez, ¿puede ser en la mañana, o puede ser en la tarde, o puede ser en la noche? ¿Cuándo te sientes que estás con la mente más despejada?
Sí. Yo siento que puedo poner más atención en en la mañana cuando recién inicio como que el el trabajo en ese horario de las 9:30 de la mañana a las 11:30 más o menos, siento que es cuando mayor atención pongo. Cuando como que me me puedo concentrar de de mejor manera, y bueno, quizá alrededor también de las
Ujú.
8 de la noche a las 10, siento que también como que tengo buena buena concentración, porque puedo poner atención a a distintas cosas, como que trato de de relajarme, pero creo que en esos horarios es cuando, digamos, eh, me mejor me siento. De ahí en fuera, sí, este, estoy muy disperso en el en el día.
Ujú. Okey. Pues mira, mi sugerencia va a ser algo muy sencillo y que lo único que que va a hacer es como ejercitar este músculo de la atención, que a la mejor es lo único que necesitas, ejercitarlo, pero con con consciencia de que lo estás haciendo. Y mira, mi mi sugerencia va por el el lado de que cuando tú te despiertes por la mañana, lo primero que que tendrías que hacer sería dedicar 5 minutos recién que te despiertas a escribir en una libreta lo que sea que te venga a la mente. Sin poner, eh, objeciones, lo que sea. Puede ser lo que soñaste, puede ser, este, la meta que tienes para ese día, puede ser una preocupación que traigas arrastrando de días anteriores, o puede ser a la mejor algún pequeño logro. Tú escribes 5 minutos, pones el reloj y escribes, escribes, escribes. Después de esos 5 minutos vas a dedicar otros 5 minutos a leer algo interesante y nuevo, que obviamente no vas a perder el tiempo en buscarlo en redes sociales, sino puede ser algún artículo que ya una noche anterior hayas dejado ahí listo, que tiene que ver, pues, a la mejor con historia, a la mejor con literatura, a la mejor con noticias de salud, o del del del área que en la que tú te desempeñas, pero tiene que ser algo fresco y nuevo, solo 5 minutos. Y después de esos 10 minutos, de esas 2 actividades, los últimos son para sentarte y reflexionar, reflexionar en lo que sea que venga a tu mente y verlo como pasa sin engancharte. Esa es como una especie de meditación, de reflexión, sentado, eh, o observando tu respiración, tratando de, eh, respirar a profundidad. A profundidad me refiero a que el aire llegue hasta tu abdomen y salga con lentitud, 5 minutos. Si llegan pensamientos, este, queriéndote ya mover, diciéndote: "¿Qué estás haciendo aquí? Ya párate, ya ponte a hacer algo", obsérvalos y déjalos pasar, porque son tus 5 minutos de reflexión. Esta pequeña dinámica de 15 minutos todas las mañanas, en 1 semana vas a comenzar a notar resultados. Es como un ejercicio, una gimnasia cerebral que te puede enfocar 15 minutos por las mañanas, pero hacer este músculo de la atención más, eh, prolongado o que surja cuando lo necesites en otras ocasiones del día. No sé qué te parece mi sugerencia.
Vale. La verdad es que me me llama mucho la atención la la claridad y, sobre todo, eh, la parte de de estos pasos, ¿no? No no lo había, eh, pues, co considerado. De hecho, es es algo completamente nuevo para mí, eh, la parte de bueno, de de esos 15 minutos, ni siquiera yo creo que se me se me hubiera ocurrido. Me me parece agradable, especialmente en la parte de, mm, de escribir, creo que sí me me puede ayudar, y el hecho de que sea, pues, digamos, e que no tenga algún formato, que tenga que ser específico de de de tal manera o de tal tema, sino que tenga como que esa libertad de de simplemente poder hacerlo, y que tampoco sea por un tiempo tan prolongado, creo que 5 minutos es es perfecto y me me llama bastante la atención. Creo que sí lo lo voy a aplicar porque, mm, pues suena suena bastante bien realmente, suena bien en cuanto a a el tiempo, suena también bien en cuanto a la parte, quizás, de me mm, siento yo que me puede servir hasta como para desestresarme un poco, entonces
Ujú.
creo que es muy buena recomendación y creo que sí, sí la la voy a aplicar solamente para para repasar y ver si si lo recuerdo sería primero escribir, después sería leer cualquier, eh, pues, artículo interesante o incluso, puede
Sí, puede ser un ensayo, una crónica, algo que tú consideres nuevo, fresco y diferente.
Okey, y finalmente reflexionar. ¿Pero es reflexionar sobre el el artículo o reflexionar de de forma general?
De forma general, a lo que sea que te venga, eh, primero enfócate en tu respiración, cuenta tu respiración y los pensamientos que lleguen, que pueden ser de lo que acabas de leer, obsérvalos y déjalos pasar, pero no te enganches.
Va que va. Bueno, así lo voy a aplicar. Muchas gracias por tus recomendaciones y por escucharme.
Por nada, y suerte.